Ang napakaimportante diyan talaga yung mag-practice ka sa komunikasyon wag mong ano napakaimportante, heart to heart talk in person kasi kapagka ginawa mo sa chat o kaya sa tawag hindi mo maipapahayag yung, ah, totoong saloobin, eh. Iba kasi yung parang mag magkaharap kayo, 'di ba, iba yung enerhiya at saka senseridad kapag gano'n. Hmm, kapag magkalayo kasi medyo ano, eh, yo yeah, hindi mo bi
Mm. Ay, sabagay. Oo. Totoo. Tama naman. Mm, totoo. Mahirap, oo. Hindi ma-e-express, 'di ba? Pero ikaw, naniniwala ka bang ano, siyempre 'yong pananahimik alam mo 'yon, 'yong isang paraan ba 'yon ng pagpapahayag, 'di ba, minsan gano'n nababasa mo ba 'yon?
Yeah. Oo, mayro'n. Oo, mayro'n gano'n, yung silent treatment na tinatawag.
Mm. Oo, ibang klaseng tao. <chuckles>
Minsan, oo, minsan alam mo nakakatulong yan para hindi ka kaagad makapagsalita ng mga bagay na hindi mo na mababawi. M Lalo na pag galit na galit ka tapos bigla ka nagpupuputak diyan, eh, di lagot, ah, hindi mo na mababawi yung mga sinabi mo, oh. Pero kapagka nag tumahimik ka muna, m at nag-isip-isip ng mga bagay-bagay o puwede kang ano makapag ah, minsan kasi nare-realize mo nung time na 'yun, "Ah okey may punto naman pala siya." Gano'n.
Ay oo, tama ka diyan. Mm. Mm, kaya nga. Oo, oo naman. Mm, tama naman.
Pero 'wag mo lang masyadong patagalin kasi kapagka sobrang tagal na ng silent treatment like mga 1 week na hindi na 'yun nakakatulong kasi pinapaano mo yung communication, eh, paano ka maiintindihan?
Oo, totoo. Useless na, oo, tama naman. Pero ikaw kapag hindi nasuklian alam mo 'yun yung mga pinahayag mong damdamin, paano mo pinoprotektahan yung sarili mo mula do'n sa, alam mo 'yun, sa sakit ba? Yung mga ganyan.